Hallo, na du. Einen wunderschönen ja. Wünsche ich dir auch. Na, halte mich halte ich halte mich ich stehe noch. Ich hatte meinen Kaffee und, äh, war schon bei der Katze und, ja, hier ist es, äh, dunkel wie nachts, weil alles geregnet und grau und grau. Ähm, aber ich beschwere mich nicht, weil die Hitzewelle kommt erst morgen. So.
Na, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja, ne, bei mir wir wir haben 13 C, glaube ich, grade. Äh, ah, ne, es tut mir leid, wir haben gerade 20 C, aber dunkel und windig. Und jetzt halt dich fest Freitag <snorts> 31.
Okay, ja. Aha, okay. Aha. Ja. Gott, oh Gott. Nein.
If einfach mal 11 C mehr.
Wahnsinn. Aber ist doch auch alles verrückt irgendwie, ne, wie schnell das Wetter sich dreht. Also, ich weiß ja auch nicht. Irgendwie du, sag mal, was tust du eigentlich, wenn jemand dich absichtlich provoziert?
<whoops> Ja, also das ist das ist ganz schlimm. Ja, ich gehe natürlich absichtlich mit an die Decke.
Gute Frage, ne? Richtig? Okay.
Äh, ich kann das ja gar nicht. Also, ich boah, ich kann das ja gar nicht. Also, ich hatte heute auch wieder 'n Fall, ich habe mit, ähm, m meinem Freund telefoniert, ne? Und diesmal wurde ich nicht wegen ihm sauer, sondern wegen, äh, der Frau, ähm, wo wir den Vertrag für die Miete gemacht haben. Ja, weil die hat halt Sachen gesagt und dann waren's die Äußerungen gar nicht richtig, die sie getätigt hat.
<laughs> Ja. Aha. Wieso? Okay.
Und dann hier und schreibt die mir jetzt 'n Sprachnachricht schickt die mir: „Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist, Simonetta. Und das ist hier immer so.” Ich sage so: „Ja, wie wär's denn?”
Aber warte mal, ich dachte, es wär die Mama gewesen von ihm.
Ne. Nein, nein. Ne, du verwechselst jetzt was. Wir haben nein, wir haben ja ein Zimmer gemietet in Spanien für ihn, ne? So und dann hatte nämlich die, ähm, Vermieterin gesagt: „Ja, man zahlt ganz normal Miete am Ende des Monats”, ne? So, aber dann dann kam heraus, ne, das ist einfach für am Anfang des Monats oder Ende des Monats für Anfang den nächsten Monat.
Ach, war nicht seine Mutter? Ach, das tut mir leid, okay, mhm. Ja, richtig, das weiß ich, ja, ja, ja. Ja. Genau. Aha. Äh.
Im Vorauszahlung gehst du also. So, das war ja schon mal 'ne Sache, die hat sie hat sie uns so nicht erklärt. Dann hat sie uns erklärt
Okay. Okay. Also, du zahlst, ne aber ganz kurz, ganz kurz, sorry. Also also, ich zum Beispiel hier zahle immer am 1. für den Folgemonat.
Ja.

Na ja, gut, aber du lässt es ja dann auch raus. Du hältst es ja nicht inne, weißt du? Und das ist ja das Wichtige, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ich glaube, wenn ich das noch innehalten würde, dann würde ich platzen irgendwann.
Ja. Ja, ja, und das geht auch gar nicht. Geht auch gar nicht. Ich habe früher immer 'n Kissen benutzt. Es war immer ganz praktisch. Entweder habe ich mein Kissen verhauen oder rein geschrien. <laughs> Das echt
Ja. Ja, zum Reinschreien. Mhm. Ah, kann ich verstehen, kenne ich oder ich habe einfach mein Auto benutzt und habe im Auto geschrien.
Oh. Ja, das ist natürlich auch gut, dass ja das ist sehr praktisch. Mhm. Ja.
Ja, auch praktisch, genau. Genau.
Ja, ne, also, das ist, ähm ich ich glaube, in manchen Situationen m muss man ruhig bleiben, ne, wie das mit meinem Nachbar passiert ist, wo ich dann auch gedacht habe: „Okay, du kannst es gar nicht irgendwie ganz locker einmal ti tief durchatmen, ne? Ähm, und in manchen manchen Situationen finde ich, ist es wichtig, dass man dass man sich ärgert und das auch ausspricht und sagt: „Ne, ne, so nicht.“
Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, da hast du vollkommen recht mit. Das ist aber nicht alles immer so einfach!
Ne, es ist auch na ja, das Leben ist komplex, der Mensch ist komplex und manchmal ist es alles zu komplex. <laughs> Das ist zu viel, ne?
Ja, richtig. Und zu viel. Und zu viel. Meine Freundin schrieb mir auch gerade: „Simonette, ich komm jetzt gleich vorbei, den Rucksack abholen. Ja, doch, ne ich, ach heute heute ist echt heute wollen sie mich alle provozieren. Alle wollen sie mich provozieren.“
Nein, nein, oh. <laughs> <laughs> Na ja, aber zumindest hat sie dir geschrieben. Ist nicht einfach aufgetaucht.
Ja, ja, ich habe auch gesagt: „Sag mir sag mir bitte 15 Minuten vorher Bescheid.“ „Mache ich.“ Ich so: „Ja, danke schön.“ Ja. Ja, wenigstens jemand, der hier sich dran hält.
Ja, siehst du, gut. Das ist so so so dann ist ja ja, dann ist ja auch ist ja auch okay, ne? Kannst dich auch drauf freuen. Gut.
Ja, richtig. Gen ja. Ja.

Ja. Na ja, gut, aber das ist ja manchmal so 'n
Ähm, es sei denn natürlich und sonst und sonst hat mich bis jetzt noch niemand auf meine persönlichen Ziele provoziert. Das nicht, ne, weil d die meine Freunde und alle, die sagen, äh, ja,: „Wenn wenn wenn dann jemand, dann du“, ne? Ähm, aber, äh, so Provokation von von, dass ich sage ne, mh mh, ist nie Ansporn gewesen. Es war nur Wut. Wut.
Mhm, okay. Ja. Ja. Mhm, richtig, ja. Mhm. Gut. Ja, ja, na gut, aber das ist ja dann ne? Ich war auch total wütig. Und da habe ich gesagt, so, also wütend. Und da habe dann gesagt, äh, ich bin doch jetzt nicht, ne, bist nach Hawaii gekommen, damit ich jetzt aufgebe. Bin doch nicht wahnsinnig, ja? Muss ja irgendwie hinkriegen, ne? Und das ist dann dann so Momente, äh, um jetzt 'n 'ne o 'ne Situation, wo 'ne Provokation eigentlich auch was Gutes gebracht hat, ne?
Ja. Ich bin wütig. Wütig finde ich süß. Ja.
Weil wenn ich da nicht mir selber in Hintern getreten hätte in dem Moment, äh, wäre das dann vielleicht alles nicht so gekommen, ne?
Ja.
Also, ja.
Ja, ja, klar.
Also, ich ich glaube irgendwie so ich weiß nicht, manchmal finde ich also, das Schlimmste für mich, und das ist ja auch 'ne Provokation, ist dieses, äh, passive, aggressive Getue, ne? Da da kriege ich ja total die Krise, ne?
Okay, ja, passiv-aggressiv sind immer geil. Ja, ist immer geil, ja. Da hast du vollkommen recht mit.
Also, das find ich, äh ja. Das ist absolut da da da muss ich mich so zusammenreißen, dass ich nicht volle Kanne auf die Palme gehe, ähm, weil ich mir denke: „Dann sag's mir doch einfach direkt und sage nicht irgendwie”, ne, „na ja, also, so 'n bisschen hättest du es vielleicht”, ne? Oder irgendwie irgendwas so in der Richtung, ne? Und und das ist so oder wenn jemand verletzt ist, ähm, ne, dann irgendwie, äh, äh irgendwie, w was weiß ich, ja, disres also, so keinen Respekt zu haben in dem Moment, weil sie sich verletzt fühlen. Das finde ich auch scheiße.
Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, ich weiß. Es ist auch mies. Das ist auch mies. Also, das ist frech halt einfach. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich kann mit Provokation echt nicht umgehen. Meine Mutter belächelt das dann immer, ne, wenn irgendjemand sie provoziert. Ja, ja, die belächelt das und ich kriege dann immer ich kriege dann immer richtig, äh, Herzflattern. Manchmal denke ich, irgendwann mal sterbe ich an 'nem Herzinfarkt.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, ja. Ja. Mhm. Nein, sag sowas nicht.
Ja, doch.
Sag so was nicht. Nein, so was soll man nicht sagen.

Ja, oder so. Aber auf jeden Fall hatte sie's anders erklärt.
Ja, okay. <laughs>
Und, äh, dann habe ich mich natürlich jetzt jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich im Recht war oder nicht, aber auf jeden Fall hatte ich mich mit der dann 'n bisschen angelegt, ne? Und dann provozierte die Frau mich ja, ne, und Ernesto sagte so: „Lass es einfach sein.“ So und jetzt ist noch der Hammer, ne? Dann hat sie gesagt: „Ja, das ist 'n Vertrag für 1 Jahr, aber wenn ihr uns 2 Monate Bescheid sagt, ne, dann kannst du aus dem Vertrag raus.“ Dann habe ich genau, dann habe ich sie gefragt, sage so: „Ja, wie sieht's denn damit aus? Wie ist denn diese Aussage?“ Ja, ne, der Vertrag ist ja für 1 Jahr. Ich sage so: „Also hast du gelogen.“ Ja, ne, wir können ja dann mal gucken. Ich so: „Mhm.“ So, war ich schon schlecht gelaunt. Und er braucht ja die Meldebescheinigung für seine Papiere, ne? Dann hat die in dem Vertrag dreimal 'ne andere Hausnummer reingeschrieben.
Okay. Ja. Mhm. Richtig, das weiß ich noch, ja. Aha. Aha. Okay. Mhm. Richtig. Ja, ja. Ach, hör auf.
Ja, und das Amt hat gesagt: „Ja, m müsste jetzt überprüft werden, das dauert jetzt noch.“ Ist schon 'n Monat. Der war grade also grade eben hier da und die Meldebescheinigung ist immer noch nicht durch wegen dieser
Ja.
Frau.
Und was hat sie dazu gesagt?
Ne, ich habe gesagt sage so: „Darf ich ihr schreiben?“ Sagt er so: „Lass es.“ Sie meinte: „Lass es. Wofür? Die ist eh bescheuert.“
Ja gut, aber ich meine, ne, das ist ja, äh wer wei d d also ich meine, ne, wir tau wir wir reden hier von Ämtern in Spanien, ne? Also, das dauert wahrscheinlich dann dann w d kann ja 5 Monate dauern, bis die das das verifiziert haben, ja? Also, die kann ihm doch n einfach nur 'n Wisch schreiben und sagen, ne, hier ist 'n, äh 'n wie sagt man denn, äh, auf Deutsch? So 'n so 'n ach so, ja.
Richtig. Richtig. Habe ich auch gesagt. 'N Fehler unterlaufen sozusagen, ne, bitte, das ist das ist. Genau. Ja, richtig. Aber er will das nicht. Also, heißt das für mich, wenn ich denn da bin, ne, ich muss es machen. Klar, logisch. Aber ich mache ja nix.
Genau, richtig. Soll's unterschreiben und das war's und dann geht er zum Amt. Mhm, du musst es machen. Na klar. Ja. Na ja.
Ich mache ja nix, ne? Also, wissen wir doch. Ich mache doch nix. Ja, und auf jeden Fall, äh ja ne, auf solche Provokationen gehe ich ja richtig drauf ein, ne? Da da da sch ne, kocht mir das Blut.
Na toll. Aber hat sie dann habt ihr das dann irgendwie so so mit ihr denn geklärt oder ist es jetzt immer noch provokativ die ganze Situation, wo du sagst: „Äh, wir lassen uns jetzt“ ah.
Die ist einfach dumm.